إمم، الفيلم مشوّق الصراحة، احكِ لي
آمم آه، يعني كان بيوصف مثلًا كمان آآ لمّا هو كان معاه الباسبور بتاعه، و واستقوى بيه، أيوه، أنا بالباسبور الأجنبي بتاعي أقدر أعمل أي حاجة، ما حدّش يقدر يكلّمني.
ده هو اضطر إنه يعمل كده يعني؟ والّا هو كان بيتعامل عادي إنه
أ لمّا أ هو كان بيتعامل عادي، بس لمّا <tsk> يعني إيه، لقى تعامل مش كويس آه، لقى استغلال فبدأ أنا هاعمل كذا. فوقتها بَقى، يعني زي ما هي ف في الفيلم بيحكيها، إن هو الضابط بَقى، طَب استغل أنت طَب أنت كده كانت قُدّام مظاهرة بَقى ضد ال ضد ال أمريكا وضد كده. فقام سايبهم وسطهم بَقى آه، قام سايبهم وسطهم وقال لهم طيب أنت مش أنت تعمل كل حاجة وبيحميك؟ طيّب خُش معاهم، إحنا ماشيين، إحنا هننسحب. فخَد علقة محترمة بَقى. آه <chuckles> هو فيلم حلو.
لمّا لقى استغلال. إمم. إمم. ده حظه وِحِش خالص، ده <chuckles> إمم. يا نهار أبيض! يعني هو لا نافع كده ولا نافع كده. <chuckles> إمم. طَب آآ نِرجَع لتجربة تجربتك أنت الشخصية لمّا بتعمل حاجة حكومية وكده، بيبقى الموقف ككل عامل ازاي؟
امم. صراحةً يعني سوء جدًا، يعني هو مش كل الأماكن صراحةً، بس هو في الأغلب ال اللي هي لسه ما فيش فيها تطوير، ما فيش فيها تطوير رقمي، لسه آآ ورقي و و ومكاتب قديمة وموظفين، هو اللي بيعتمد عليهم كل حاجة، الموضوع صعب، الموضوع صعب فعلًا. أنا باروح مثلًا ل آه، ده أنا م ده أنا لو رُحت ولقيت الموظف أو الموظفة موجودة أصلًا، أنا ممكن بعد ما أروح المشوار يقول لي لأ، أصل مدام مش عارف إيه المسئولة عن كذا غايبة النهارده، تعالَ لها بُكره، ده أصل مش عارف
إمم. بيصعبوها على الواحد، ها؟ ياه! وما بيبقاش فثل مثلًا في إنّك تشتكي مثلًا، أو تعترض، أو تعمل أي إجراء مثلًا قانوني؟
اشتكي، اشتكي. وبعد أمّا تشتكي؟ آه.
عادي ما فيش أي أي حاجة ممكن تحصل إيجابية.
آه أصل أنا لمّا أشتكي حتى، <tsk> لو أنا مشيت بَقى وجريت، لازم أنا إن أنا أجري في الشكوى، وأوصل من هنا لهنا، وأوصل من هنا لهنا، وفي الآخر مش مش هاخد حقي برضه، أنا أنا ممكن أضُرّ الموظف أو الموظفة، بس إستفدت إيه؟ فأنا تعبت، ف آه، بس برضه في حاجات محترمة، يعني الواحد يذكر ال الحلو والوحش. بَقى في دلوقتي خدمات آآ <tsk> رقمية بتنجزك، يعني أنا باقوم حاجز مثلًا من على ال في حاجات أقول لِك، يعني في حاجات دلوقتي إن أنا أطلَّع شهادة الميلاد، أطلَّع البطاقة لو مش هاغيَّر فيها بيانات، أطلَّع فيش جنائي، أطلَّع الحاجات دي كلها دلوقتي إلكتروني وأنا قاعد في البيت، من غير ما أحتاج إن أنا أروح وأعمل آه، وتيجي لي لغاية البيت، تيجي لي أطلبها online وأدفع online بالvisa مثلًا، وبعدين ال ال ييجي لي بالبريد لغاية البيت. فبَقى في برضه في تطورات.
امم. فما خلّصتش حاجتك برضه في الآخر. إمم، قُل لي بَقى. زي إيه؟ إمم. طَب، ده حلو أوي. إمم. طَب أنت شايف بَقى إيه سبب التطور اللي حصل ده؟ يعني إيه اللي خلّى ال السياسيات السياسات هنا إن هُم يغيّروا من فكرة إن ال الموظف هو اللي يخلّص كل حاجة من إنه ي آآ للحاجات الapplications والحاجات اللي ممكن تسهِّل على المواطن؟

هاقول لِك، الفيلم بقى انتهى على ن على حاجة جميلة أوي، هو طبعًا بعد اللي اتعذّب فيه ده و واللي باسبوره ضاع وعلى ما الآخر معاه يعني لقاه وحد راح سلّمه لل للسفارة بتاعته، وبعدين سلّمه له، واتمرمط بقى فعلًا، اتمرمط.فخلاص أول ما جاله قال: "أنا أنا راجع بلد أنا راجع البلد اللي أنا جاي منها أنا اتبهدلت في بلدي."
إمم. إمم. وكان قراره هو أخده عن صميم قلب يعني.
آه. خلاص ما هو اتبهدل فبس بقى إيه بيبقى فيه برضه يعني مصريين كده أو مصر بتحس فيها ب <tsk> بحنيّة كده في أمان، فبعد أمّا وهو في الطيارة ماشي آآ يعني حَن عليه ال ال الاجتماعيات اللي كان فيها، العيلة اللي كان فيها، اللي كان قاعد معاهم، آآ آآ آآ ازاي إنهم كانوا محتضنينهم. الاحتضان ده برضه مش موجود برّا، يعني هو موجود بس في مصر، آآ العيلة ديًّا آه آه ف فـيعني قال: "ده ده أنا هارجع علشان الناس دوله" وفعلًا قام جاي في لَقطة في آخر لَقطة في الطيارة عَمل نفسه إن هو تعبان و و وإن هو عاوز يعني تعبان مش قادر، ف فـفي البروتوكولات طبعًا آه ب وهي في الجو، فالطيار اطر اضطر إن هو يرجع بالطيارة تاني فكان فِرح بقى، وانتهى الفيلم على كده، آه بس آه بس خلّيني أقول لِك حاجة أخيرة عن الفيلم ده، برضه يعني بتوصِف إن هو آآ حتّة الفساد دي، إن الط المضيفة لما راحت له بتقول له: "أنت اسمك إيه" وك فكلمها مصري، فهو اسمه مصري أصلًا، فـأحمد حلمي ده آه آه فالمُهم بإيه فراحت تبلّغ الcaptain، فبيقول لها بتقول له: "كذا كذا ده عاوز تعبان وعاوز شكله عاوز يرجع" فقال لها: "أول حاجة هو جنسيته إيه؟" قامت قايله له: "شكله مصري" قال لها: "خلاص خليه يستحمل ادّي له حاجة ت إيه حُبوب أو حاجة تخلّيه يستحمل لغاية أمّا نوصَل" فبعدها لمّا رجعت له تاني، فهو لمّح لها قال لها: "أنا هاهوي بالpassport الأمريكي بتاعي" فقامت جرَت على طول على الطيار قالت له فلَف بالطيارة ورجع آه.
إمم. إمم. إمم. الناس عمليين أكتر برّا آه. بعد ما الطيارة اتحركت؟ ياه ده إيه الموقف الجميل ده <chuckles> ده انتهى نهاية حلوة أوي. لأ قُل طبعًا. إمم. إمم. ده دي لفتة تحفة. آه. يا نهار أبيض! يا نهار! دي نهاية رائعة! دي نهاية حلوة أوي حقيقي.
إمم آآ هو كان بيوصِف فيلم فيه فيه فيه هدف فيه إيحاء وكان بيوصِف فعلًا الواقع.
ياه! إمم.